Oke, kalau aku, kalau masker itu kayaknya soalnya dari dulu tuh, kita memang stok masker sih. Karena, waktu dulu di rumah waktu sebelum pandemi kan punya baby, eee, kakak ip kakak aku, kan, jadi keponakan aku tuh baru lahir. Nah, jadi memang kita tuh stok masker, Kak. Jadi, kalau ada yang flu gitu, eee, kita udah pakai masker biar anaknya nggak ikutan kena flu kan, gitu. Tapi kalau yang berubah mungkin belakangan kita lebih sering menggunakan teknologi ya Kak, kayak misalnya aku kalau kerjaan gitu <clicks tongue> belakangan kalau misalnya ada interview, atau mungkin ada mau rapat gitu, yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ketemu, akhirnya jadi kepakai gitu nggak sih, Kak? Kayak kita akhirnya online aja gitu, lewat Google Meet, lewat Zoom, gitu. Itu sih yang paling kurasain sih, di kerjaan.
Eee, heeh, gitu. Oh, oke. Heeh. Iya. Oh, emang udah sedia ya? Ajak ah, iya. Bener bener sih ya. Ah, iya. Iya? Iya? Heeh heeh. Oh, iya. Bener. Iya, ih benerr. Wah, iya juga tuh, Kak. Heeh. Iya, karena kebawa ini ya, Kak, ya, waktu pandemi itu kan kita semuanya, eee, WFH ya, rata-rata kerja dari rumah, gitu kan. Nah, jadi tuh terbiasa sampe sekarang itu masih dibawa, gitu kan. Wah, nggak usah nanti ini training-nya, pelatihannya online aja, gitu kan. Nah, nanti ada rapat, ya udah lewat Zoom aja, nah sampai sekarang masih kayak gitu, tuh, iya iya, tapi itu salah satu yang positifnya ya, Kak, ya, jadi memudahkan kita kan ya?
Bener bener. Bener bener. Bener bener bener. Bener bener. Iya sih, Kak. Bener bener banget sih, aku sih kenapa itu masih sampai sekarang, eee, dilakukan ya? Mungkin, karena lebih efisiensi waktu juga kan, Kak. Karena kadang-kadang kalau beberapa rapat itu kan kita, eee, misalnya cabang A, B, C, gitu kan. Jadi kan daripada ketemu iya, kalau misalnya kita ketemu di satu tempat itu juga ongkos, dan juga mungkin, eee, ada waktu-waktu juga yang nggak bisa, membuang waktu di jalan juga kan. Nah, efisien banget sih menurut aku.
Heeh. Iya? Iya? Heeh, jauh beda-beda daerah tuh, heeh. Habisin waktu ya? Iya, itu dia. Iya, betul sih, Kak.